ครับ อ๋อ ก็คือในหนังสือพิมพ์ มันก็อาจจะมีเรื่องราว แบบหลาย ๆ อย่างเนาะ อาจจะทำให้เป็น เรามีความรู้
ค่ะ ใช่ ก็จะมีสังคม มีการเมือง มีอะไรแบบเนี้ยค่ะ เอ่อ เวลาใครพูดถึงอะไรขึ้นมา ก็คือแบบเราสามารถที่จะแบบเข้าไปร่วมกับเขาได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือคุณตาสอนให้เป็นคนแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาเนี่ยค่ะ ตั้งแต่เด็กเลย
อืม อืม อืม ครับ อ๋อ อันนี้คือจุด จุดเริ่มต้นของการชอบอ่านหนังสือของคุณเลยใช่ไหม? เพราะว่าคุณ อา นี่เอง อา
ใช่ค่ะ จากคุณตาเลย อา แล้วข้อต่อไปนะคะ คือคุณตาเขาจะสอนเอาไว้เยอะมาก กับการแบบว่าเอามาแบบใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม คุณตา คุณตาเขาก็จะสอนประมาณว่า เออ อย่างของ เขา เรียกว่า วัตถุดิบในการทำอาหารนะค่ะ อืม เราก็ควรจะใส่ใจ ใช่ ใส่ใจในรายละเอียด ในการเลือกอะ ไม่ใช่ว่าแบบจะซื้อกินอย่างเดียว ต้องทำให้เป็นด้วย อืม
อืม ครับ อา ข้อต่อไป อืม ยังไงบ้างครับ? อา ครับ อืม วัตถุดิบ อา อืม อ๋อ ยังไงครับ ก็เวลาไปเลือกผัก อะไรอย่างงี้เหรอ? เลือก ค หมู เลือกไก่ ไรเงี้ย
ก็ ใช่ คือเวลาเขาไปซื้อของ น เนื่องด้วยว่าคุณตาขายอาหาร คุณตาก็เลยบอกว่า "อา มา"
อา อ๋อ ที่บ้านขายอาหารอยู่แล้ว ที่บ้านขายอาหารด้วย อา ทีนี้
ใช่ค่ะ อ อา คุณตาขายอาหาร คุณตาเขาก็เลยชวนเราอะไปจ่ายตลาด ไม่รู้ว่าต้องการหาคนไปหิ้วของหรือยังไงเนาะ <chuckles>
ครับ อา ครับ ๆ ก็เหมือนกับ
เออ เขาก็มาสอนเราอะค่ะ ว่าแบบ "เออ เนี่ย วิธีการเลือกเนี่ยมันจะต้องเลือกยังไง" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนให้เราอะเคยชินตั้งแต่เด็กไง แบบเหมือนเวลาจะทำอะไรก็คือให้ใส่ใจ เขาบอกว่า "เวลาขายของอะ ของที่ออกมาให้คนอื่นทานนะค่ะ ก็คือมันจะต้องแบบเหมือนกับที่เราจะทานเองอะ" ก็คือต้องสะอาดในลักษณะแบบนั้นน่ะค่ะ
อา อือฮึ ครับ อา

อ๋อ แปลว่าคุณก็จะพูดภาษาจีนได้ตั้งแต่เด็ก อย่างงี้เลย ใช่ไหมครับ?
ได้ แต่ว่าเป็นจีนแบบจีนท้องถิ่นนะคะ ไม่ได้จีนกลางเนาะ อืม
อา ครับ จีนท้องถิ่น ยังไงอะครับ เป็นบางคำ อย่างงี้เหรอ?
ค่ะ ก็เป็นแต้จิ๋ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต้จิ๋วมันจะไม่เหมือนกับจีนกลาง อืม แล้ว ค่ะ แล้วก็คือ อา อย่างน้อย เราก็ยังได้ภาษาจีนมาจากอากง แบบคุณตาคุณยายเนาะ เออ ส่วนคุณตาเนี่ยค่ะ ก็คือเขาตอนมาจากเมืองจีน ก็คือไม่รู้ ไม่รู้ภาษาเลย แล้วพอเนี่ยค่ะมาเมืองไทยอะ ก็คือเหมือนเขาต้องดิ้นรนหางานทำ ใช่ไหมคะ เขาก็ไปเห็นหลงจู๊ที่ร้านเขาเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ ก็เขา ใช่ เหมือนเป็นแบบเจ้าของที่ดู เจ้าของร้าน หรือว่าคนดูแลร้าน อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อา <chuckles> ค่ะ เขาก็เหมือนแบบนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ เอ่อ คุณตาก็ด้วยความที่แบบ "เอ๊ย ฉันจะทำยังไงให้ชีวิตฉันดีกว่านี้? อะไรอย่างเงี้ย เออ ฉันต้องอ่านหนังสือให้ออก" อืม เขา
อ๋อ ครับ อืม ครับ ๆ อา แล้วไงต่อ? ครับ อา อือฮึ อา หลงจู๊ หลงจู๊ หลงจู๊ คืออะไรครับ? อ๋อ ๆ ๆ อ๋อ <chuckles> ครับ ๆ โอเค ก๊ะ เหรอ? อืม อา อ๋อ คุณตาอยากอ่านหนังสือออก อา แล้วเกิดอะไรขึ้น?
ใช่ แล้วเป็นหนังสือพิมพ์จีนนะคะ ไม่ใช่หนังสือพิมพ์จีน เอ๊ย หนังสือพิมพ์ไทยนะ เขาก็ไปศึกษาจากหลงจู๊ คือไปเอาหนังสือพิมพ์มา แล้วก็นั่งดู แล้วก็เหมือนให้หลงจู๊คอยสอนอะค่ะ เออ ก็จนเขาอ่านหนังสือพิมพ์จีนได้แบบ ได้ดีอะค่ะ เออ แล้วมันก็
ครับ อืม อือฮึ อา โอ้โฮ เรียนเองเลยเหรอ? เรียนรู้ด้วยตัวเอง
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ก็คือคุณตาเรียนรู้ด้วยตัวเอง แล้วทีนี้
เก่ง เก่งมาก อา แล้วไงครับ? อือฮึ แล้วทีนี้ไง?
ค่ะ คุณตาอะเหมือนสอนเรา คือที่บ้านก็จะมีรับหนังสือพิมพ์ไทยด้วย ใช่ไหมคะ แล้วเราอะชอบไปอ่านแบบบันเทิง อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราก็ ใช่ ๆ เราก็จะแบบว่า เนี่ยแหละคุยเรื่องดารา ถามได้เลย อะไรอย่างเงี้ย อา คุณตาเราเขาก็บอกว่า "เธอรู้เปล่าว่าหนังสือพิมพ์อะ ฉบับหนึ่งราคาเท่าไร?" ซึ่งตอนนั้นประมาณ 5 บาทอะค่ะ อือ ก็แบบ ใช่ เราก็บอก "ก็ 5 บาทไง" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่า "อืม แล้วเราอะอ่านคุ้มค่ากับ 5 บาทนั้นแล้วหรือยัง?" <chuckles>
ครับ อา วงการบันเทิงเนาะ ชอบเลย อา อือฮึ อือฮึ อา ณ ตอนนั้น 5 บาท อา ครับ อือฮึ อืม อ๋อ เขาก็เหมือนเขาสอน สอนเราว่าเราแบบเราได้ ได้ประโยชน์จากมันมากแค่ไหน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม? จากหนังสือพิมพ์
เออ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ก็คือคุณตาอะ เขาจะคอยสอนเรื่องความคิด อะไรแบบเนี้ยค่ะ เขาจะบอกว่า "เฮ้ย เธอ เธอต้องแบบว่าใช้ให้มันคุ้มสิ 5 บาทอะ ก็คือเธอต้องอ่านทั้งเล่ม" อืม คือนอก ใช่ ถูกค่ะ ก็คือเหมือนใช้ให้คุ้มไง ก็คืออ่านให้ครบ ครบเสร็จเนี่ย นอกจากอ่านครบแล้วอะ คุ้มค่ากับราคา 5 บาทแล้วอะ ในหัวเธออะก็จะมีความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องต่าง ๆ สามารถที่จะคุยกับคนอื่นได้ทุก ๆ เรื่อง
ครับ แล้วยังไงต่อ? อืม อา อ๋อ ซื้อมาแล้วอะเนาะ ก็ต้องอ่านให้มันครบ อา อืม

อืม คือรักสะอาดมาก ๆ เลย ว่าอย่างงั้น ใช่ไหมครับ?
อืม โดยเฉพาะห้องน้ำค่ะ ใช่ อืม
เหรอ? ห้องน้ำนี่ยังไงครับ อะ ห้องน้ำเป็นยังไงอะ?
ห้องน้ำ คือห้องน้ำเราจะแบบหาฝุ่นได้น้อยมาก จากในห้องน้ำอะ เราจะแบบว่า ไอ้ บางทีกระจก อย่างเงี้ยค่ะ มันจะมีสะเก็ดน้ำ หลังจากที่เราใช้ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ คุณยายก็บอกว่า "ดูสิ เนี่ย เวลาเราส่องอะ แล้วมันมีแบบเป็นเหมือนหยดน้ำอะ เออ มันก็ทำให้เราอะดูไม่สวยด้วย" นี่ คุณยายเขาก็พูดอย่างงี้ "มันทำให้เราอะส่องกระจกแล้วดูไม่สวย" แล้วคุณยายก็สอนวิธีเช็ดอะค่ะ "อา เห็นไหม พอมันสะอาดแล้วอะ ส่องยังไงก็ สวย" <chuckles>
อือฮึ ครับ อืม ไอน้ำ อ๋อ โอ้โฮ อืม อือฮึ อ๋อ ก็ถือว่าติดมา ติดมาเป็น อ๋อ เทคนิค อืม
เออ เราก็ ใช่ เราก็ติดว่าแบบ เออ ใช่ จริง ๆ คือคิดว่านะคะ ทุกอย่างอะมันเป็นแบบเหมือน เอ่อ อุบายอะ แบบ อยากให้เราแบบรักสะอาด อะไรอย่างเงี้ย อืม แต่ก็โชคดีนะคะ มันก็แบบ เออ ติดตัวเรามา เราก็ เออ เราก็แบบมาดูแลบ้าน ดูแลห้องของเราให้มันแบบ อืม สะอาด ค่ะ
อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม แล้วมี แล้วมีอะไรอีกไหมครับ ที่ ที่คุณยายคุณตาสอน? อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเราถ่ายทอดไปให้ใครอีกไหม? แบบลูก อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าคิดว่าจะถ่ายทอดให้ลูก
เราส่งต่อให้หลานค่ะ เพราะว่าเราไม่มีลูก เราก็เลยส่ง ส่งต่อให้หลาน อะไรอย่างเงี้ย แต่หลานน่ะ น่าจะยากนิดหนึ่ง เพราะว่า เนื่องด้วย เพราะเรากับหลานน่ะ ก็คือสนิทกันในระดับหนึ่ง แต่เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันไงคะ อืม เนี่ย อย่างล่าสุดอะค่ะ ช่วงปิดเทอมหลานก็จะมานอนด้วย หลานก็บอกว่า "หนูอะชอบนอนห้องหม่ามิ" เขาเรียกเราเป็นหม่ามี้ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอก "หนูอะชอบนอนห้องหม่ามี้มากเลย ห้องหม่ามี้สะอาดมาก"
ให้หลาน อา ครับ อา ครับ อืม อา อืม